वो तो हमने सालों देखा था सालों देखा था लेकिन फ़िर वो बंद हो गया था। फ़िर केबल पे ये उम, के एकता कपूर यानी कि एकता कपूर के क से वाले सीरियल शुरू हो गए थे। तो फ़िर वो डिज़नी आर भी बंद हो गया था लेकिन ये था कि उसके बाद कार्टून नेटवर्क आ गया था। कार्टून नेटवर्क पर भी हम तीनों ख़ूब देखा करते थे ब्रेक लगाता है चूऊऊ करके एकदम से, <chuckles> वो भी बड़ा अच्छा था। जी। कार्टून फ़िल्में। टॉम एंड जेरी तो ऑल टाइम फ़ेवरेट और एक पोपाय द सेलर आता था। अ, उसकी जो दोस्त थी वो ओ ओलिव थी वो दुबला पतला-सा था, उसमें ताक़त कभी ख़त्म हो जाती थी। तो अ, पालक का कैन खोलता था और स्पिनच खाता था फ़िर वो। फ़िर उसमें ताक़त आ जाती थी, बहुत ही अच्छा एक रोड रनर आता था एनिमेटेड वो थी फ़िल्म उसमें वो रोड रनर जो पक्षी होता है ना। वो दौड़ता रहता है, डौड़ दौड़ता रहता है फ़िर ब्रेक लगाता है चूऊऊ करके एकदम से, <chuckles> वो भी बड़ा अच्छा था। जी।
हाँ। अच्छा। जी। <chuckles> <chuckles> क्या बात है। अ, जी, बहुत ही अ, सुनहरी यादें हैं कहिए कि हमेशा ये अ, एक ऐसी यादें हैं, जो आपको हमेशा रहेंगी मतलब अ, ज़हन में। और चाहे वो हम अ, विज्ञापनों की बात करें, जिंगल्स की बात करें या हम सीरियल्स की बात करें। वो इतने अ, इतने अ, ऐसा लग रहा है जैसे कि कल ही की बात हो ना जब भी हमको याद करते हैं कि वक़्त में आ गए हैं। तो बहुत अच्छा लगा अ, क और पता ही नहीं चला बातों ही बातों में कि अ, कितनी अ, अच्छी बातचीत हो गई। और उम्मीद है आगे भी आपसे यूँ ही बातचीत बनी रहेगी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका।
हुँ, हुँ। उ, जी। हुँ। बिल्कुल। जी, हाँ। जी। ज़रूर।

देखिए अ, एक जो सीरियल आता था वो एक बहुत ही मेरे दिल के करीब था, वो था मालगुड़ी डेज़ आर के नारायण की जो लघु कथाएँ हैं, उसके ऊपर आधारित था वो। अ, उसमें स्वामी एक बच्चा होता है, वो एक मुख्य पात्र कह सकते हैं अ, बहुत सारी जो कहानियाँ हैं मालगुड़ी एक कस्बा है। अ, जो कि शायद साउथ के किसी एक गाँव में बसा है जो कि एक काल्पनिक कस्बा बताया था। अ, उसके पीछे भी एक कहानी है, कभी और उसके बारे में चर्चा करेंगे। अ, जो लेखक ने किस तरह से कल्पना रची उस गाँव की, उसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। मालगुड़ी डेज़ जो था उसकी कहानियाँ इतनी अच्छी थी, उस वक़्त तो हमें नहीं पता था कथा क्या होती है? पटकथा क्या होती है? लेकिन अ, वो दिल को छूती थी क्योंकि हम भी बच्चे थे हमें भी अप उम, लगता था अरे ऐसा तो हमारे साथ भी होता है, मतलब वो स्वामी जो था, वो मैं थी मुझे लगता था मैं स्वामी हूँ, इसके साथ जो भी हो रहा है वो मेरे साथ भी होता है। तो उसका जो एक संगीत था शुरुआत थी वो ऐसे होती थी। ता नाना ताना नाना ना, ता नाना ताना नाना ना। <laughs> ये याद है मुझे, जी और एक और अ, जो सीरियल आता था वो तो मैं कहानी भूल गई, लेकिन वो रहस्यात अ अ, रहस्यात्मक जिसको कहते हैं ना, रोमांचक था। वो पूरा भी नहीं हुआ था, पता नहीं क्यों नहीं पूरा हुआ था। उसकी एक बाँसुरी की धुन होती थी उसमें कोई गीत नहीं था, कोई संगीत नहीं था, लेकिन वो जो बाँसुरी की धुन थी, वो इतनी अ, डरावनी लगती थी क्योंकि बचपन था ना तो हाँ, हाँ, मतलब शुरुआत ही जो उसकी होती थी वो बड़ी डरावनी लगा करती थी। तो वो कभी अब मैं यूट्यूब पे सर्च भी बहुत करती हूँ कहीं नहीं मिलता, उसका नाम था किले का रहस्य। तो लेकिन वो रहस्य रहस्य ही रह गया पूरा ही नहीं हुआ वो सीरियल जी।
अच्छा। जी। अच्छा। ज़रूर। हाँ। जी हाँ। अरे वाह! क्या बात है। <chuckles> जी। हाँ, हाँ। अच्छा। बैकग्राउंड म्यूजिक उसका होगा। <chuckles> अब तो अ, जी, अगर आपको धुन याद हो उसकी अ, थोड़ी-सी धुन याद हो अगर उसकी आपको अ, बताना चाहें किस तरह की थी?
नहीं, बस वो मतलब अ, बाँसुरी बजती टुँ टुँनु नुनु नुँ, टुँनु नुनु नुँ टुँनु। <chuckles> ऐसी बाँसुरी बजती थी।
जी। अ, क्या बात है। आपको पता है आजकल ऐसे एप आ गए हैं अ अ, जिन पर आप इस तरह से जैसे आप सुना रही हैं, ऐसे ही गुनगुनाकर उनको बता सकती हैं और वो फाइंड आउट कर देंगे कि वो क्या है? और इंटरनेट पर अगर ऐसा कुछ अवेलेबल है तो आपके सामने रख देंगे तुरंत। हाँ।
जी। हुँ। हुँ, हुँ। हाँ, अ, लेकिन वही आए नहीं, पता नहीं वो कुछ और आ गए फैंटेसी आ गई उस खेत में और पता नहीं क्या-क्या, वो किले का रहस्य नहीं आया उसमें अ, मुझे उम्मीद है मैं लगी हुई हूँ, मेरी मेहनत रंग लाएगी और मुझे दोबारा से कहीं न कहीं मिलेगा वो।
जी <laughs> अरे! ज़रूर। देखिए आपको जो धुन है, उनसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत है कि आप अभी भी उनको ढूँढने का प्रयास करती है और शायद इसके पीछे ये वज़ह होगी कि फिर से वो लम्हा एकदम आँखों के सामने आ जाता है, हमारा बचपन हम जब छोटे थे, कैसे सुना करते थे। अच्छा कुछ ऐसे सीरियल होते थे, आपके टाइम पे सुपर हीरो के सीरियल्स आ गए थे?
जी। बिल्कुल। जी। हुँ।